अच्छा तो आजकल ना मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि अ, लोग जो मुझे बोल देते हैं कि मतलब मेरे अंदर ये ख़ामी ये ख़ा ख़ामी है ये, चीज़ें मैं नहीं सही से कर रहा हूँ जो लोग मुझे बोल देते हैं ना एक तरीके से जो मेरी आलोचना करते हैं तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं अ, आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि व्यक्तिगत रूप से ले ले रहा हूँ ये जो आलोचना है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे ये जो आलोचना लोग मेरी करते हैं अ, ख़ास कर के जब रचनात्मक आलोचना करते हैं तो उसको कैसे मैं अ, व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर ना लूँ और मुझे ना अ, ख़ास कर के जब कोई कुछ कह देता है ख़ास कर के उम, बीते कुछ दिनों में क्या हो रहा है ना कि मैं जैसे अ, बहुत सारे काम अच्छे-अच्छे कर रहा हूँ और बहुत लोगों की मदद भी कर रहा हूँ। तो लोग मुझे देखते हैं, तो कहीं न कहीं तारीफ़ तो करते हैं। तारीफ़ करने वाले लोग अलग हैं। लेकिन एक ऐसा भी अ, लोग एक एक ऐसा समूह भी होता है लोगों का ना जो लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं ये जो है अ, कहीं न कहीं कुछ अपने फ़ायदे देखते हुए ये लोगों की मदद कर रहा है। तो एक तरीके से जो आलोचना है जो अ, रचनात्मक चीज़ों को लेकर के लोग कर रहे हैं ना वो अ, कहीं न कहीं मेरे ऊपर ग़लत प्रभाव डाल रही हैं। या फ़िर अगर मैं बात करूँ कि, उ <smacks lips> मैं कैसे इन चीज़ों का सामना करूँ जो मेरी आलोचना हो रही है ना तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा और सच में अ, बीते दिनों से मैं काफ़ी परेशान हूँ और एक तरीके से उलझ भी चुका हूँ अ, ख़ुद को मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ उन चीज़ों से बाहर। तो आप मुझे अ, थोड़ा-सा बताइए कि ये जो रचनात्मक आलोचना है। ये मैं कैसे अ, जो इसका व्यक्तिगत रूप से जो मैं ले रहा हूँ इसको मैं कैसे ना लूँ और क्या कुछ इसमें परिवर्तन कर सकता हूँ? आप मुझे थोड़ा बताइए।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने जस कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ कि जब आलोचना मिलती है, कहीं न कहीं बुरा ज़रूर लगता है और कहीं न कहीं जायज़ है वो बुरा लगना। मुझे एक बात बताइए कि आपको आलोचना किस चीज़ के लिए मिलती है? मतलब आप थोड़ा उदाहरण देंगे, किस काम के लिए आप आलोचना आप आलोचना मिलती है? और आपको ब कब बुरा लगता है?
जी, बिल्कुल। जी, जी। जी, बिल्कुल। अ, देखिए जैसे अ, मैंने बताया कि मैं कुछ अच्छे काम करता हूँ तो उनका एक अलग समूह रहता है। जो आलोचना करने वाले व्यक्ति हैं उनका एक अलग समूह रहता है, जो कि अच्छे लोग रहते हैं वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं। लेकिन वहीं पे जो दूसरे अ, तरफ़ जो ग्रुप रहता है, जो दूसरी तरफ़ जो समूह रहता है ना वो ऐसे व्यक्तियों से घिरा हुआ समूह रहता है वो लोग मेरी खाली आलोचना ही निकालते हैं। वो लोग देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? कैसे कर रहा हूँ? और एक तरीके से अगर मैं कुछ अच्छा भी करने लगता हूँ ना, तो शायद उन लोगों से वो चीज़ हजम नहीं होती है। वो मतलब अ, कहीं न कहीं उसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से एक होता है ना कि कोई आदमी अच्छा कर रहा है लेकिन उसके पीछे फिर भी आप उसमें जा करके उसकी जो बुराई है वो निकाल लेते हो। तो एक तरीके से वो लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। और उम, ये जो चीज़े हो रही हैं ना काफ़ी ज़्यादा मुझे दबाव भी बना रही हैं। और एक तरीके से अ, जो आलोचना है ना उसको मैं व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर ले ले रहा हूँ। और सच में जब मैं उसको अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से ले ले रहा हूँ ना तो जो इसका प्रभाव है अ, जो इसका जो अ, असर है ना काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक तौर पे मुझे समझ में आ रहा है। और <smacks lips> मेरी जो चिंताएँ हैं वो भी काफ़ी बढ़ जा रही हैं और रातों को मुझे नींद भी नहीं आ रही है और मैं गहन चिंतन में भी पड़ा हुआ हूँ कि कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलूँ। और सच में मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुका हूँ। मुझे अब आगे ना कुछ साफ़ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक तरीके से जो स्पष्टता है ना वो मुझे अ, कहीं न कहीं अ, अधूरी-सी दिख रही है और मैं अंदर से ना अपने आप को एक खोखला महसूस कर रहा हूँ। कि क्या हो गया है मुझे और किस तरीके से ये जो आलोचना लोग कर रहे हैं एक तरीके से किस लिए कर रहे हैं? किस वजह से कर रहे हैं? क्या इन्हें खाली मैं ही मिल रहा हूँ? ये सारी चीज़ें जो हैं ना ये मेरे अंदर मुझसे ही बार-बार सवाल करती हैं। और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से मैं एक तरीके से मानसिक दबाव में भी जा रहा हूँ। तो आप मुझे अ, थोड़ा-सा इससे बाहर निकालिए और कुछ अच्छे सुझाव और अच्छे विकल्प आप मेरे सामने रखिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे।
जी बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप मेरे को एक बात बताइए, जो आपको आलोचनाएँ मिल रही हैं वो आपको आपके काम को लेकर मिल रही हैं कि आपके कहीं न कहीं एक बिहेवियर को लेके मिल रही हैं? आप उसको कुछ बताएँगे मुझे?
जी बिल्कुल। अ, देखिए, अ, मैं काम भी करता हूँ ना, जैसे अब मैं मतलब हमारा जो घर है जो हमारा गली है वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो जैसे गली में जो रोड वग़ैरह है वो कई किसी का रोड जो है ख़राब हो जाता है जो जो गटर का जो ढक्कन होता है वो भी कई बार टूट जाता है। तो मतलब मैं क्या करता हूँ कि जानकारी एकत्रित करके मैं दफ़्तर के अगल-बगल चक्कर लगवा कर के मैं एक तरीके से जो रोड है जो नाली वग़ैरह टूट जाती है उसको मैं रिपेयर करा देता हूँ बनवा देता हूँ। मैं मतलब अपनी तरफ़ से अच्छे-अच्छे काम भी करता हूँ बहुत अच्छे काम करता हूँ मैं जहाँ तक मुझे लगता है। अब तो यही बात हो गई कि मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ। लेकिन देखिए मैं अ, सच बता रहा हूँ मैं काम करता हूँ लोग मेरी तारीफ़ भी करते हैं। जो समूह है ना, वो अलग-अलग समूह है लोगों के। और एक समूह वाले जो लोग हैं वो मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं वो मेरे अंदर अच्छाई देखते हैं। लेकिन जो आलोचना वाले लोग हैं ना, वो ज़्यादातर लोग हैं और वो लोग मुझे कहीं न कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे एक तरीके से जो होता है ना, कि आलोचना इस तरीके से कर दो कि सामने वाला एक तरीके से एकदम से अपने आप को गिरा हुआ महसूस करे तो वो चीज़ मुझे ना कहीं न कहीं दबाव महसूस करा रही है। और जो गहर चिंतन है ना, वो भी मुझे आजकल बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। सच बताऊँ तो मैं अ, रातों को सो नहीं पा रहा हूँ और सुबह भी मैं काफ़ी लेट सो के उठता हूँ। एक तरीके से जो उम, मेरे ऊपर जो दबाव हो रहा है ना, वो कहीं न कहीं अ, सामाजिक दबाव कह लीजिए या फ़िर कह लीजिए कि जो आलोचना का जो दबाव है वो काफ़ी हद तक मुझे ए, प्रभाव डाल रहा है और ख़ासकर के नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। थोड़ा ये बताइए कि जब आपको आलोचना मिलती है, तो आपको कैसा महसूस होता है उस समय आपको मतलब कैसा लगता है सुनके जब आपको आलोचना करता है? जी।
जी, बिल्कुल देखिए, आलोचना जब अ, सच में कोई आपकी आलोचना कर रहा है और ख़ासकर के आपके मुँह पे कोई कर रहा है तो एक तरीके से वो जो समय रहता है ना वो बहुत ऐसा समय रहता है ये मान के चलिए कि वो समय आपके बहुत बेकार समय में से रहते हैं। सच में काफ़ी जो निराश जनक है वो महसूस होता है और ऐसे में ना अ, फिर अगर आप कुछ कह देंगे तो बात और बिगड़ जाती है, तो वहाँ पे शांत रहना ही काफ़ी उचित समझता हूँ मैं। देखिए ये जो आलोचना है ना ये कहीं न कहीं उम, जब आपकी हो रही होती है जब आलोचना लोग कर रहे होते हैं ना, तो सच में कुछ समझ में नहीं आता और मन एकदम शांत हो जाता है और कहीं न कहीं गहर चिंतन में जो हमारा शरीर रहता है ना वो कहीं न कहीं उसपे प्रभाव पड़ने लगता है और एक तरीके से देखिए जैसा आपने बोला कि लोग आलोचना करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। बिल्कुल मुझे ना एकदम असाधारण रूप से एकदम मानसिक तनाव जैसा महसूस होता है और मैं अपने आप को सँभाल नहीं पाता हूँ ऐसे हालात में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश महसूस होता है, निराशा महसूस होता है और अकेलापन भी काफ़ी महसूस होता है। सच बताऊँ ना उम, तो जैसा कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि मुझे रात में नींद नहीं आ रही है तो ऐसा मतलब हालात ऐसे हो जाते हैं ना कि आप एक ही विचार आपके मन में बार-बार आता है कि क्यों हो रहा है ये सब? क्यों आपकी आलोचना लोग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं ना एकदम अलग तरीके से आपको नकारात्मक जो ऊर्जा है वो आपके अंदर विकसित होने लगती है जो कहीं न कहीं बहुत अ, हमें हमारे शरीर को हानि पहुँचा रही है।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। मुझे एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए, की जैसा आपको आलोचना सुनके ज़रूर बुरा लगता ही है, सबको बुरा लगता है। आप मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं, आपको आलोचना ना मिले? कि आपको आलोचना मिले और आपको एक मतलब एक फीडबैक के तौर पे, एक अच्छे तरीक़े से आलोचना मिले? आप क्या चाहते हैं कि लोग बुराई ना करें आपकी, कि आलोचना ही ना करें आपकी? जी।
जी, बिल्कुल। ये चीज़ आपने काफ़ी अच्छी बोली, मैं इसके लिए तारीफ़ भी करूँगा आपकी। देखिए होता क्या है ना लोग आलोचना कर देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आलोचना करें, बिल्कुल करें, लेकिन मेरे ग़लत कामों पे आलोचना करे ना! अगर मैं चीज़ें सही कर रहा हूँ तो आलोचना क्यों कर रहे हैं? अगर मेरी सही चीज़ों पे आलोचना करना ही है तो सही चीज़ों पे मेरी फीडबैक दो मुझे कि क्या सुधार कर सकता हूँ, कैसे और क्या परिवर्तन करूँ। तो अगर मुझे अ, कहीं न कहीं, अगर आप जानकारी दोगे मुझे, अगर मेरे से सलाह लेना चाहोगे, मुझे बैठा के बोलोगे, कि नहीं आप ऐसे ये चीज़ कर रहे हो ये ग़लत है इसे ऐसे सुधार करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी चाहूँगा कि मुझे लोग बताएँ मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। अगर कोई मेरी ग़लती मुझे आकर के बताएगा, मेरी अ, पीठ पे मुझे अगर थोड़ी शाबाशी देते हुए बताएगा कि आप और बेहतर कर सकते हो तो बिल्कुल मैं, बेहतर करने की पूरी प्रयास करूँगा और मैं चाहता भी हूँ कि मैं बेहतर करूँ। देखिए होता ये है ना कि जो समाज है ना वो नकारात्मक लोगों से भर चुका है और एक तरीक़े से ये लोग ना कहीं न कहीं आपको दबाने की क्यो कोशिश करते हैं और आपको ना ऊपर बढ़ने नहीं देते। ये जो चीज़ें होती हैं ना अ, सच में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। और मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ इस तरीक़े की जो आलोचना होती है वो कहीं न कहीं जो व्यक्ति है वो अपने ऊपर व्यक्तिगत तौर से ले, ले। सच में और जैसा मुझे महसूस हो रहा है ये चाह रहा हूँ मैं कि ये खाली मैं ही महसूस करूँ और कोई व्यक्ति ना महसूस करे मेरे अलावा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना सच में एक तरीक़े से आपको बहुत ज़्यादा अंदर से ना टूटा हुआ महसूस कराती हैं। और काफ़ी हद तक आपको बहुत अजीब-अजीब से ख़्याल आते हैं। एक तरीक़े से जो नकारात्मक प्रभाव है ना, वो आपको एकदम जकड़ लेते हैं। ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे बिल्कुल खुल कर के बताइए आज।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ। मैंने सुना आपको। मुझे ना आपकी बात अच्छी लगी कि, आप आलोचना को सही तरीके से लेना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि आलोचना कोई करे ना। देखिए आलोचना तो लोग करेंगे ही करेंगे, चाहे वो अच्छे उससे करे, चाहे बुरे उससे करे। करेंगे-करेंगे लोग, बिल्कुल। मैं बस इतना ही बोलूँगा देखिए रा जो आपने बोला रच देखो जो बुरा आलोचना कर रहा है, जो बेफालतू आलोचना कर रहे है उनको तो आप कुछ नहीं कर सकते। उनको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए वो तो देखिए बोलेंगे ही बोलेंगे। जिनको बोलना है ना वो अच्छे काम पे भी बोलेंगे, जिनको बोलना जिनको नहीं बोलना है वो बुरे काम पे भी नहीं बोलेंगे। सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो कहीं न कहीं आपको ना थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, जो बुरे अ अ, आलोचना करते हैं, जो बिना बेफालतू के आलोचना करते हैं उनको तो आपको छोड़ना पड़ेगा। बट देखिए जो लोग आपकी रचनात्मक आलोचना करते हैं, जो आपको देखिए मैं स सोचूँगा जो सच में आपका अच्छा चाहते हैं। देखिए कई बार ना हमारे जो प्रिय होते हैं, जो हमारे पास वाले होते हैं वो भी हमारी आलोचना कर देते हैं कामों को लेकर। पर मुझे लगता है कहीं न कहीं वो रचनात्मक आलोचना होती है। और हम ना उसको एक गलत तरीके से ले जाते हैं अपने ऊपर अपने दिल पे ले लेते हैं कि नहीं, नहीं वो तो हमारे लिए बुरा चाहता है। आप ये समझिए कभी-कभार आलोचना हमें मिलती है, हमारे अच्छे के लिए कि हमें और बेहतर बनाने के लिए, तो उसको ना आप पर्सनल मत लेके जाइए। आप सोचिए कि हाँ, यार शायद सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, इसके लिए नहीं जो कोई भी जो गलत सोचता है, वो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। जो अगर वो आपको आलोचना दे ना, तो आप उसको ना एक व एक अच्छे रूप में लीजिए कि यार देखिए मेरा मेरा क्यों बुरा चाहेगा वो? मेरे को तो मेरे बारे में तो अच्छा ही सोचता है वो मेरे बारे में। तो म वही चाहता है ना कि मैं अच्छा करूँ, मैं अच्छे से रहूँ। तो कहीं न कहीं आप उसको एक सही तरीके से लेना शुरू करिए कि हाँ, मैं उसको पर्सनल मत लेके जाइए कि वो मेरे को तो अ, आलोचना कर रहा है जानबूझ के आलोचना कर रहा है। आप उसको एक सही तरीके से लीजिए, आप उसको सोचिए कि नहीं-नहीं अगर ये कोई बोल रहा है रचनात्मक तरीके से बोल रहा है, मेरे क अच्छे उसमें अच्छे तरीके से बोल रहा है, मेरे लिए अच्छे के लिए बोल रहा है। तो उसको ना एक पॉजिटिव वे में लीजिए। आप सोचिए कि नहीं-नहीं मेरे को अपने को और बेहतर करना है। अगर मेरे कोई काम में कोई कहीं न कहीं गलती भी करी है, कुछ गलती हो गई चलिए आप मान लीजिए कोई गलती हो गई, उसको मैं अगली बार ना करूँ, इसीलिए वो आपको समझा रहा है। देखिए वो आपके अच्छे के लिए समझा रहे हैं, जो रचनात्मक तरीके से समझा रहे हैं में उन्ही की बात कर रहा हूँ, जो नीचा दिखा रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। जो नीचा दिखाएँगे वो तो गलत है। जो आपको अच्छे के लिए आपको समझाने कि कर रहे हैं कि आप अगली बार गलती ना करें, कि आप अगली बार फिर से अगर कोई आपसे कुछ आपने कुछ काम करा है और आ उसमें कोई गलती हो गई वो अगली बार दोहराए ना, वो आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। उसको आप बिल्कुल भी अपने पे मत लीजिए कि नहीं-नहीं वो मुझपे कोई कहीं पर्सनल अटैक कर रहा है। वो आप पे पर्सनल कोई अटैक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपके अच्छे के लिए चाहते हैं कि अगली बार कुछ आप काम करें, तो कोई और आपको आके बुरा-भला ना बोले। कोई और आके आपको नीचे ना दिखाने की कोशिश करे। तो वो इसीलिए आपको बोल रहे हैं तो अ, मैं सिर्फ आपको इतना बोलूँगा जो आपके साथ अच्छे हैं, जो आपके प्रिय हैं, जब वो आपकी आलोचना करे ना उसको सुनिए, उनको समझिए, उनको एक अच्छे तरीके से लीजिए। और आप इससे ये देखेंगे जब आप ऐसे लेंगे ना, तो आपका कहीं न कहीं गलतियाँ जो होंगी वो कहीं न कहीं कम होती जाएँगी और आप ना खुश होते जाएँगे। लोग आस-पास के लोग भी आपको कोई कोई बोल ही नहीं पाएगा कुछ नीचे दिखा ही नहीं पाएगा कि आप सही हैं। आप धीरे-धीरे बिल्कुल सही होते जाएँगे। तो कोई गलतियाँ भी अगर आपसे हो रही हैं, वो भी जब हट जाएँगे तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा और आप समझ पाएँगे कि हाँ, आप अच्छे हैं, आप जानते हैं। तो कहीं न कहीं अपने पे विश्वास विश्वास रखिए और दूसरों की जो राच रचनात्मक आलोचना है, उसको अपने दिल पे ना लीजिए और अपने एक पॉजिटिव वे में लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी।
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी इतनी सारी स जो भी आपने जानकारी दी है और सुझाव दिए सच में काफ़ी ज़्यादा मददगार मुझे लग रहे हैं। और बिल्कुल जैसा आपने बोला कि जो रचनात्मक है उसे रचनात्मक आलोचना की तरह ही लो और काफ़ी अच्छे से समझो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इतनी सारी सलाह और सुझाव के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।